うーん。もう、体に染み付いてる感じですもんね。うん、ほんとに。うーん。
うん。多分そうでしょうね。日本は、そんな人いないですもんね。
ないですね。まあ、ほんとに、なんか、あの、あの、キツネダンスって言ってますかね。日本ハムファイターズのキツネダンスが、ここ数年流行って、あれが流行って、なんか、みんな踊ってるみたいな感じは、あったんですけど、それまで、そんなに、もう、ダンスしたりとか無くって
うん。 はいはいはいはいはい。はい。 はい。あ。はいはい。 確かに。だけど、日本の野球とかって、みんな揃って応援したりするじゃないですか。
うーん。 ええ。 あ、そう。皆一緒っていうのはあります。一律っていうのはありますよね。うーん。
そう。 確かに。もう、だから盆踊りの延長みたいな感じみたいな。<laughs> 感じしますよね。うん。協調性の塊みたいな感じはありますね。うーん。
<laughs> もう、ほんとにそれは言えますよね。うーん。うん。 ああ。じゃ、なんか、こう、アメリカにいらっしゃると、それ、もう、強く感じますね、多分。
うそうですね。はい。今日はなんか面白いお話でした。ありがとうございました。
うん。はい。 あい。興味深かったです。ありがとうございます。
はい。